أمم اهم.
أنا أ أنا كنت من الناس يعني اللي ما رضيتش أعمله، آه، آه بصراحة يعني، أنا مش لؤ ما ما كنتش لوحدي، يعني في كتير زيي كده على فكرة، وك الناس دي النهاردة مبسوطين جدًا يعني، ويعني ومبسوطين بالقرار دَوَّة، وأنا الحمد لله واحد منهم طبعًا يعني.
اللي ضده. أمم. أكيد. أمم، اهم. آه. أمم، اهم فهمت قصدك.
بس الحمد لله طبعًا، باشكُر باشكُر ربنا.
أنا من أنا من الناس <chuckles> اللي اللي أخدت الvaccine للأسف. آآ، ما اختاروش ما أخدتوش حبًا فيه يعني، بس أنا كنت محتاجة أسافر.
إمم. أجبروكِ، إمم.
وبالضبط كان لازم عشان تطلَع على الطيارة تبقى vaccinated، فأخدت الvaccine آآ أقول لك على حاجة، أخدت مرّتين. آآ أقول لك على حاجة، حاجة وحيدة اتغيّرت من بَعد COVID أكترمن ما هي كانت بَعد الvaccine، بس يعني فوقتها، لأن أنا كمان جه لي COVID.
إمم. إمم، إمم. إيه خدتيه كام مرّة؟ إمم. إمم.
آآ، ما بقتش باعرف أشم. من ساعتها.
إمم. ده الكلام ده لحد دلوقتي؟!
لحد دلوقتي رائحة الش الرائحة عَندي، آآ اسمها إيه؟ حاسّية الشم لا توجد. الcod الcoding الcoding لا توجد، الcoding بتاع مخي اتمسحت مِنُّه <laughs> حاسّية الشم.
يعني إيه؟ إ لأ، لا، استني كده استني، لا توجد، لا توجد ب خالص؟ طَب أنت أهو هو أنتِ دلوقتي ب بدأتِ فعلًا تشككيني في موضوع في واحد صاحبي برضه زيِّك كده.
إمم.
و وهو vaccine 3 مرّات.